อา แล้วมันก็ การทำงานก็จะไม่เป็นทีม แล้วก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนไอเดียอะไรซึ่งกันและกัน ถูกไหม?
ถูกต้อง ถูกต้อง
บางทีมันก็อาจขาดแรงจูงใจ แล้วก็มีวินัยในการทำงาน เพราะว่า อุ๊ย work from home ฉันจะทำเวลาไหนก็ได้ถูกเปล่าล่ะ?
อันนี้ถูกที่สุดเลย เรื่องของแรงจูงใจ แล้วก็วินัยในการทำงาน ใช่
เออ เออ วินัย วินัย วินัยค่ะคุณ โอ๊ย ฉันจะทำไมล่ะ ฉันก็แบบเมื่อไหร่ก็ได้ อะไร ชิล ๆ เห็นไหม เราจะชอบคิดแบบนั้น เออ
เออ เออ ใช่ ใช่ เราก็เลยแบบจัดตารางแบบทำออกมาไปเลยว่ากี่โมง กี่โมงทำอะไรบ้าง เข้างาน 9 โมงทำอะไร 10 โมงฃทำอะไร
อา เรา เราจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองด้วย
ใช่ ก็เหมือนแบบเข้างาน 9 โมง ออก 6 โมง เหมือนเวลาทำงานออฟฟิศเลย พยายามให้เวลา จัดเวลาตัวเองแบบนั้น อาจจะเป็นเพราะว่าเราก็ ไม่มีใครมากดดันเราเนาะ ไม่ต้องตอกบัตรไง เราก็ต้องตอกบัตรตัวเองอะ
อืม อา ใช่ ๆ ไม่กด ไม่กดดันตัวเอง
มันต้องกดดัน
อืม
อืม มันก็ ก็เลย
แล้วบางทีแบบ แบบสภาพแวดล้อม เราอยู่บ้าน เงี้ย เราชิล ใช่ไหม มันก็อาจจะทำให้เราขี้เกียจ แล้วก็หลุด การโฟกัสในเรื่องของแบบ เออ อันนี้ อันนี้เรื่องจริงนะ
เออ ถูกต้อง เรื่องจริงเลยค่ะ โฟกัสหลุดเลย เดี๋ยวหันไป อ้าว เออ ส ดูหนังสักหน่อยหนึ่งไหม? อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
เออ เออ เห็นไหม ใจมัน ใจมันแป้วไปแล้ว มันแบบ เอ๊ย อา นิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย เห็นไหม มัน มันทำให้แบบว่าใจเราเขวแล้ว เออ เราก็จะไปโฟกัสอย่างอื่น อืม
เออ เออ เออ มัน เออ มันเขว ใช่ ๆ หรือไม่ก็บางทีก็ดูหนังไปด้วย ทำงานไปด้วย งานมันก็แบบ เสร็จช้า หรือไม่มันก็แบบว่า เอ่อ ผลผลิตในการทำงานมันก็น้อยกว่าทำงานที่ออฟฟิศ
อา อา ใช่ แล้วบางทีการสื่อสาร สมมุติเราจะแบบ อาศัยเทคโนโลยี อย่างเช่น Zoom เป็นทีม อย่างเงี้ย บางครั้งมันก็มีปัญหา เกิดจากการอาจจะเข้าใจผิด อาจจะสื่อสารที่ไม่ชัดเจนก็ได้เห็นไหม อันนี้มันคือ คือข้อเสีย ข้อเสีย
อืม ค่ะ ใช่